Pues, fíjate que quería un consejo porque, mira, actualmente tuve un malentendido con mi novio, bueno, no es un malentendido, pero, em, más bien, su mamá me me odia, ¿no? Y me lo ha dicho en mi cara, ¿no? Desde el principio siempre me ha dicho como que no le agrado, que no soy como que lo mejor para su hijo y, pues, le trato de decir a mi novio lo ha notado, ¿no? Cuando me ha dicho ciertas cosas, pues, él está presente y, pues, trata como que de esquivar el tema y me lleva a me saca del lugar y me lleva a otro lugar, ¿no? Y, o sea, justamente, he tratado de explicar, de preguntarle: "Oye, pues, am, ¿qué le hice a tu mamá?", ¿no? "¿Por qué me odia tanto? ¿Qué qué qué pasó?", o, mm, cosas así, ¿no? Y él trata de cambiar el tema, dice: "No, no creo que te odie". Y como que lo esquiva, y se va, y ignora todo, y dice: Mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a jugar esto y ya olvídalo, ¿no?". Pero es esta temática de que yo realmente quiero saber qué le hice, o qué le dijo él, o cómo mejorar esta situación, porque ya llevamos como que mucho tiempo, ya llevamos como dos años y se siente como que, ah, todo muy personal y me hace como que el ambiente pesado, como cuando voy a su casa o convivo con él.
Ajá. Ujú, entiendo. Mm, okey. Ujú. Mm, okey. Oye, pero pero primero que nada, permite hacer hacerte unas preguntitas porque quiero indagar un poco más sobre el tema, eh, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? O sea, ¿realmente tú no sabes nada, no no hay nada como que alguna pizca que tú digas de que: "Ah, puede ser por esto" o "Ah, puede ser tal vez por esto otro"?
Como que puedo sospechar ciertas cosas que pudieron ser, ¿no?, pero no no sé concretamente qué es. Me gustaría que, así como la señora me dice que, mm, que no le caigo bien, me dijera el por qué, ¿no? O sea, entre mis teorías podría ser como que, mm, <smacks lips> am, la primera vez que me vio, yo estaba sola, en el cuarto de su hijo, ¿no?, pero no estábamos haciendo nada, solo que yo estaba arriba, ¿no?, am, no sé, que su hijo su hijo tiene su hijo nació en Estados Unidos, ¿no?, y creció ahí hasta los ocho años, y se vinieron acá a a México a, pues, seguir con su vida, ¿no? Tal vez lo siente como que no soy todo para para él o o, no sé, como que también son teorías que tengo, no estoy 100% segura de qué es.
Ujú. Sí. Ajá. Mm, okey. Okey, okey. Y, ¿siempre que ha pasado todo eso como que inconveniente siempre ha sido solamente cuando lo ves o no tienes recuerdos de que de más bien como que, ¿cuándo inició? A lo mejor una salida que tuvieron, eh, a lo mejor un evento de alguna familia o algo así, como que, ¿ya empezaste a notar ese distanciamiento?
No, como que yo la conocí y fue como: "Ah, hola, buenas tardes". "Hola, buenas tardes". Y ya fue todo, ¿no? Y poco tiempo después, cuando recién andábamos, cuando cumplimos 3 meses, él me invitó a la boda de su primo hermano, ¿no? Que es como, guau, su hermano, ¿no? Y entonces fuimos y yo me senté con él y estuve todo el día con él, pero fue como que la reacción fue incómoda.
Mm, okey. Mm, entiendo. Okey, okey. Oye, y por ejemplo, más que nada, ¿qué es lo que quieres ganar con todo esto? ¿Te gustaría, o sea, más que nada como que discutir el ese malentendido relacionado para reafirmar una nueva relación con su madre o qué es lo que realmente estás buscando? ¿Qué quieres que cambie de todo esto?
O sea, quiero que el ambiente sea menos tenso porque, eh, yo soy más frecuente a ir a su casa que él venir a la mía. O sea, de mi familia, pues no hay ningún problema. Todos lo adoran y está bien, pero desde como soy más persistente a ir a su casa porque él les le es más fácil, am, pues se siente ese ambiente tenso, ¿no? Yo voy, saludo, llego y la señora ya me v echa la mirada fulminante y me ve como si, como si: "Ya, ah, ya llegó ella". Ay, todo se pone muy horrible, muy oscuro, y me hace sentir mal, ¿no? Es como esas veces en las que tienes me tengo que mentalizar para llegar a ese lugar porque se vuelve todo muy oscuro, muy rápido, y me hace sentir, en vez de alegría de ver a mi novio, como que una tarea pesada, y él también, que no haga nada. Bueno, trato de discutirlo con él o o indagar qué pasó y que me dé su negativa o me evada la respuesta también se resu resulta frustrante y pesado, ¿no? No quiero que se pelee con su mamá, es lo que menos quiero, pero tampoco quiero sentirme así.
Okey. Mm, okey. Mm, okey. Ah, okey. Entonces, realmente, estás buscando, primero que nada, eh, pues, estás buscando como que reafianzar esa esa esa relación que puedes tener con su madre como que para no sentir tan pesado el ambiente. Mira, un consejo que te puedo dar que que, si tú quieres, lo puedes aplicar, es que, en lugar de entrar como que con esa como que en esa ener energía como que muy fuerte que, se siente que tú que tú emanas, eh, trata de llegar un poco más, mm, tal vez, un poco más relajada, más ma y más directa, porque, al final de cuentas, lo que estás haciendo es que estás suponiendo cosas, cuando realmente no sabes si realmente es lo que pasa, eh, hay algunas pregun hay algunas personas, perdón, que terminan siendo como de una personalidad dura, pero cuando realmente las empiezas a tratar, es cuando cambian y se hacen las personas más cálidas y todo eso. Entonces, no, trata de no suponer, mejor pregunta, eh, puedes llegar, puedes decir de que: "Oye, ¿podemos hablar?", o de que: "Oye, te quiero preguntar algo, solamente quiero aclarar algo", directamente y, al final de cuentas, te va a dar su versión real y no la que tú tienes en tu cabeza, eh, también puedes hablar directamente, eh, de cómo te sientes, eh, puedes ir y decir directamente que, mm, tal vez, una buena opción sería como que comentar tus sentimientos relacionado a lo que está pasando, por ejemplo, de que: "¿Sabes qué? Siento de que, a lo mejor, no te caí bien, eh, quisiera saber qué fue lo que pasó, eh, a lo mejor fue un malentendido", y decir normalmente, el hablar cosas soluciona cosas, eh, si te terminas guardando todo y, al final de cuentas, solamente estás suponiendo por per por actitudes que tiene ella, eh, probablemente no termines resolviendo nada y sería una muy buena opción.
Es que, eso es la cuestión, por ejemplo, am, yo tengo estas teorías porque, en base Eso fue te conté de que fuimos a esta boda cuando ya recién llevábamos tres meses de de novios, ¿no?, ah, y fuimos, y todo, y estuve con él, todo estuvo bien, pero nos sentamos en una mesa circular donde, eh, la señora estaba siempre enfrente de mí, y, justamente, soltaba comentarios agresivo-pasivos hacia mi persona, ¿no?, como de que: "Ay, mi hijo podría conseguirse algo mejor". Lo que sí derramó el vaso, que eso nunca le dije a mis papás, pero él estaba ahí y eso también me molestó demasiado, fue que, cuando estábamos ya en esta parte, al día siguiente del recalentado, estaban los tíos de él, o sea, sus hermanos de su mamá, ¿no?, y su mamá, y yo estaba en la mesa con mi novio, y ella Sus sus tíos siguen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mamá le dijo: "Sí, yo quiero que mi hijo se regrese a Estados Unidos y que no se quede aquí". Y ya, este, mm, esta mi tío su tío le preguntó a él de que: "¿Sí te quieres ir?", y él: "Sí, sí, sí, por supuesto", y su mamá soltó como de: "Sí, yo no quiero que se quede aquí, y que se busque, mejor, una chica de allá, porque las mexicanas son son feas y son muy interesadas", ¿no?, ah: "Como ella". Y como que me señaló, y él como que, no hizo nada al respecto, o sea, solo me sacó de ahí y no dijo nada, no dijo nada. Solo fue como que me agarró y me sacó de ese lugar, como de la casa donde estaban, y fuimos afuera, y yo sí me sentía mal, pero no no sabía cómo reaccionar, es mi primera relación y no sabía como qué actuar, cómo no ser grosera, cómo sentirme al respecto. Como que estaba en shock de saber: "Guau, ¿realmente eso pasó, realmente sí me dijo eso a mí, o o, qué pasó?" Y, este, mm, yo le pregunté: "Oye, ¿qué pasó? ¿Qué qué le hice o qué?". Y es: "No, no, nada. Vamos a aquí, a a comprar algo, ¿no?, en el mercado". Y yo: "Okey". Y ya no se volvió a hablar del tema. Hasta la fecha, que ya llevamos como 2 años, no se ha vuelto a hablar del tema y quiero saber realmente, o sea, es una teoría que tengo, y sí quiero saber, y si he tomado como que esa situación de decir: "Oye, ¿y por qué no le pregunto yo a tu mamá? Si tú no le preguntas, yo le pregunto". Y es como: "No, no, no, no quiero que se peleen, no quiero que tengan esta problemática". Como que, también no me atrevo a hacerlo porque por respeto a él, me ha pedido que no lo haga, directamente, pero también, es una situación que ya no soporto, que me hace sentir mal conmigo misma y que, no sé, siento que va afecta la relación, también eso, como que él no pone de su parte y yo me siento como que estoy hablándole a la pared.
Ajá. Mm, okey. Okey. Ajá. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey, primero que nada, sí sí, es totalmente correcto lo que tú dijiste, de que al final de cuentas tus sentimientos también valen y por lo menos, por lo que se escucha, eh, tu novio también como que realmente Es que si te si te pones a pensar en él, realmente está como que en un fuego cruzado. O sea, tanto como tú le dices de que: "Ah, es que tu mamá hizo eso" eh, también me imagino que por parte de la madre también le debe está diciendo cosas y realmente como que no sabe para dónde voltear. Entonces, realmente sí sería una muy buena opción que tú le dijeras de de: "¿Sabes qué?, quiero hablar con tu mamá para resolverlo de buena manera", es tal cual decirle: "¿Sabes qué?, no te pido ni que tú seas juez ni nada, solamente sé mi apoyo", porque al final de cuentas, eh, tiene que ser más que nada como que tu novio como que un puente para poder llegar a a su madre para poder hablarlo bien y estar claro. Y tienes que tener en cuenta de que realmente tu novio no va a ser un árbitro, o no va a ser con o o te o no te va a estar defendiendo a ti. No sé si si me estoy explicando, simplemente trato de de verlo más que nada como un apoyo, y trata de ponerte también de desde su lado porque pues, también realmente él está ahorita en está contra la pared porque, sí está sí está muy complicada la situación, y algo importantísimo es que tienes que defender también tus límites, pero sin perder la educación. O sea, aunque ella cruza la línea, porque si ya se escuchó que ella lo cruzó varias veces haciendo unas afirmaciones feas, eh, tú tienes que seguir calmada. Tienes que seguir con tu postura, tal cual decir: "¿Sabes qué?, yo no estoy de acuerdo de esto", o simplemente hablar y decir: "¿Sabes qué?, si estamos hablando bien, estamos todos tranquilos, eh, hablar un poco con respeto". Siempre si la persona que está más calmada y tiene firmeza, siempre es la más poderosa del lugar. Y pues bueno, al final de de de todo también hay que tienes que valorar tus sentimientos, si de plano no te está generando paz esa relación, eh, si de plano está habiendo muchos problemas relacionado con, ahora sí, con la madre de él y sientes que está afectando incluso a las decisiones que toma su hijo relacionado a ti, eh, también hay que saberte, bueno, tienes que saber valorarte y siempre tienes que poner tu salud y lo que vendría siendo tus sentimientos y también tu paz por encima de todo. Y también es sano saber cuándo todo sí puede seguir y cuándo no puede seguir. Y son pequeñas cositas que puedes ir viendo ahora sí que conforme las acci las las acciones que toma tu novio contigo, y pues nada, espero que la verdad que que si llegas a aplicar estos consejos te sirvan de de ayuda.
Yo creo que sí voy a primero a tomar el consejo de que voy a hablar con él y pedirle que no sea f sea juez ni testigo ni nada, pero que sí me me brinde su apoyo para preguntar qué pasó y realmente si la respuesta no me es concreta o o no se me hace funcional, yo realmente no me veo seguir en esa relación, como que todo se va volviendo, mm, asociado al oscuro, a que me siento mal, a que no me siento escuchada y también tengo un límite como persona, o sea, ya soporté esto dos años. No creo que pueda continuar más al menos que vea también como que eh, saber el porqué, que es lo que más me me estresa en todo esto. Entonces creo que voy a intentar lo que dijiste de primero hablarlo y ya si no veo un resultado concreto, am, tendré que dar por terminar esa relación porque no puedo no puedo alargar más algo que no que no siento, ¿no? A pesar de que pueda llegar a querer mucho a mi novio, no lo quiero tanto como a mí, o sea, como que me quiero más a mí. Entonces realmente te agradezco que me hayas escuchado y me brindaras estos consejos, la verdad.
Okey. Mm, Okey. Claro. Ah, no te preocupes cuando si llegas a tener algún otro problema o si quieres hablar con alguien aquí voy a estar y pues nada, que pases bonita tarde y que todo te vaya yendo super bien.
Gracias, igual. Que tengas una bonita tarde y fue un gusto escucharte y espero que volvamos a coincidir pronto. Hasta luego. bye.